Ouais, je me je me posais un petit peu des questions, tu vois? Concernant la m un petit peu le le fait de donner de la liberté aux élèves dans leurs choix d'études et je voulais te je voulais te demander en fait, hem, selon toi, en fait, c'est quoi les avantages pour les élèves, si et f qu'est-ce qu'ils quels avantages auraient les élèves en fait, s'ils devaient choisir eux-mêmes leurs matières ou leur orientation?
Mmh mh. Peut-être, oui. Heu ben, ça ça dépend à quel degré ils peuvent choisir leurs matières. Mais je pense que ça permettrait aux élèves qui ont des difficultés dans certaines, heu, matières, qui qui les freinent dans leur évolution de, justement, les mettre de côté pour se concentrer sur leurs points forts et heu, s'aider à mieux se développer.
Ouais. Mmh mh. Bien sûr, ouais c'est vrai, c'est c'est c'est un bon argument, ouais, c'est vrai. Mmh. Ça pourrait leur donner peut-être plus de plus de motivation, aussi?
Ouais, ouais, exactement, heu, ils seraient plus motivés, ils seraient plus heureux de venir le matin, plus investis aussi dans leurs études parce qu'ils apprendront des choses qui les intéressent vraiment, c'est
C'est vrai, c'est vrai, puis ça lim en fait je pense, qu'au-delà de leur donner de la motivation, ça pourrait aussi leur donner, heu, un petit peu un sens de la responsabi un sentiment de responsabilité, tu vois? Parce qu'ils sont i c'est eux qu'on choisit du coup ils sont plus motivés plus, heu, ils se sentent plus responsables de leur choix, tu vois ce que je veux dire?
C'est ça ouais. Puis du coup ils auraient pu aussi demander, heu, éventuellement des conseils aux aînés, donc ça a été ça a créé aussi des, mmh, des, raccords, heu, entre, heu, les les plus anciens et les les nouveaux arrivants qui ont besoin de conseils pour se trouver, pour, heu, pour savoir exactement
Mmh mh. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et faites, heu et faire ça un petit peu plus à la carte quoi, selon toi?
Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais.
Mmh, moi j'ai l'exemple d'une amie, tu vois, qui avait elle avait eu la chance en fait d'étudier dans un lycée international et tu vois là, ils ils lui laissaient composer une partie de son emploi du temps comme elle le voulait et du coup, elle a choisi beaucoup plus art et littérature et ça l'a ça l'a vraiment motivée et par la suite dans le futur, le fait d'avoir eu cette liberté de choisir ces matières-là, ça l'a motivée, elle est aujourd'hui elle est devenue traductrice, tu vois? Tout est parti de choix qu'elle a fait à la base, heu, elle avec cette liberté-là.
Ah ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça ça a dû être très intéressant de son point de vue, heu d'être, heu
Et ouais, ouais. C'est ça, c'est ça, en fait. Au final, tu te parce que parfois tu vois, on on te met dans une case et toi tu as d'autres envies et heu, le fait de te donner cette liberté, te laisser choisir tes matières mmh.
Ouais c'est ça, c'est ça ça peut poser problème, c'est sûr. C'est c'est embêtant fortcé forcément pour les élèves. Surtout en France, c'est c'est 18 ans d'études minimum, enfin, où tu finis tes études plus ou moins vers 18 ans. Si pendant 18 ans, tu te tapes des maths et les maths c'est vraiment pas ta tasse de thé, heu, à la fin tu as tu as qu'une envie, c'est les dégueuler les maths quoi il y a plus de
C'est Bien sûr. <chuckles> C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est un tin on le fait d'imposer n'est pas forcément, heu, positif pour l'élève, au final.
C'est ça. Après, je pense qu'il faut quand même un arbre commun. Est-ce que d heu, d'ailleurs, ap d'après toi, est-ce que si on leur laissait justement trop de liberté, ça ça pourrait freiner leur, heu, leur évolution, hein? Ou leur causer du stress, des inster des incertitudes, peur de pas de pas réussir à choisir, heu, de d'être perdu un peu?
Ouais. Mmh mh, mmh. Mmh mh, je suis Ouais, en fait en fait, tu vois? Là où je pense que ça pourrait justement créer du stress et l'incertitude c'est dans le cas où l'élève n'a pas un projet clair, tu vois? Il est perdu, il sait pas vraiment, il s il a pas encore d'idée de ce qu'il veut faire plus tard, ce qui est le cas de beaucoup d'élèves, hein et il peut y avoir, heu, un petit peu une pré il sent ressentir une pression, de dire: «Voilà, si là, je choisis pas bien, bah, je b c'est un choix décisif qui va définir, en fait, le la suite de ma vie» et heu, tu vois? Ç je pense ça peut créer du stress et de l'incertitude pour les élèves qui ont pas encore les idées très claires.
Ouais, ouais. Ouais, je vois tout à fait. C'est sûr, après c'est c'est compliqué aussi, heu, en plus, c'est c'est c'est des jeunes, ils ont pas de retour, ils ont pas de recul, ils savent pas, hein. Moi, par exemple, je regrette de pas avoir fait certains choix-là, à mon époque du du collège, lycée
Mmh. C'est ça. Oui.
et avec le recul, je me dis: «Bah j'aurais su, j'au j'aurais fait différemment ou quoi», c'est
C'est vrai, c'est vrai, bah tu vois, même, heu, un peu pareil, moi, dans mon cas, tu vois, quand au au lycée, quand tu es dans la dernières années, tu dois choisir une filière après pour, heu, poursuivre tes études. Tu as tellement d'options parfois que tu peux être perdu. Moi je sais que ça m'avait un finalement j'ai pu choisir une voie qui m'a plu mais le moment de devoir choisir parce que tu as un n un un nombre limité de choix. Tu te dis: «Voilà là, j vraiment je ch je je choisis quelque chose qui va définir, heu, hem, les prochaines années voire ma vie, heu, complète, quoi». Donc c'est un peu la pas la loterie non plus puisque tu peux quand même avoir des idées plus ou moins claires, mais tu en as qui peuvent être stressés. Ils se disent, heu, que ça peut, heu, définir quelque chose alors qu'ils l'ont pas encore défini dans leur tête, quoi. <chuckles>
Ouais. Ouais, c'est vrai ça. Ouais c'est C'est sûr, c'est sûr. Ouais c'est très intéressant en tout cas, mais le ouais, moi je pense que le le problème s'ils en ont trop, c'est qu'ils pourraient être perdus facilement et rapidement.
Mouais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Toi tu penses, en gros, tu es plus du du du mmh, du parti qu'il vaut mieux leur donner plus de liberté ou plutôt les leur donner un cadre commun pour les rassurer?
En vrai, je dirais plus quelque chose de un peu entre les 2. Aucun des 2 extrêmes, heu, par exemple, arrivé f fin collège, je dirais vers la 4e, quand tu commences à être un peu grand.
Ouais. OK. Ouais.
Là, ils auraient éventuellement, tu vois, un un choix de plusieurs a axes. Pour, heu, finir à avoir un une base solide donc heu, même si, par exemple, tu choisis plus littéraire ou artistique. Mais tu aurais quand même des des bases, mais réduites en mathématiques ou en choses comme ça
Ouais. Je vois. Bien sûr.
et a a après au lycée, heu, un peu choisir comme ils le souhaitent. Puis bah, ceux qui veulent rien faire forcément feront rien, ça c'est <chuckles> ça ça ne changera jamais quoi, c'est
OK, <chuckles> ça ça, ça changera ri jamais. On peut pas on peut pas remplacer l'élève s'il est pas motivé, c'est sûr. Mais d'après ce que j'ai compris, ce que tu m'as dit, plus tu avances en âge, plus à la limite leur donner de la liberté, quoi?
Ouais, c'est ça, heu, toute façon jusqu'à la fin du primaire, c'était obligé de d'a d'avoir les les bases. Mais c'est pas possible et puis après, ouais au niveau du collège de plus en plus relax.
Ouais, c'est clair. Mmh mh. Je vois.
Mais après il faut faut quand même avoir, hem, parce que il y a je je sais j'ai <chuckles> j'ai j'ai eu beaucoup de d'amis
Ouais.
qui avaient énormément de facilité, heu, aussi dans certaines matières et qui prenaient des options, heu, en faisant mathématiques avancées.
Ouais, je vois, je connais.
Ouais et et je connaissais des gens au collège qui faisaient des des devoirs de 1re ou de terminale parce que bah, le programme était trop en retard sur ça. Mais oui, voilà, c'est après, c'est faut faut se mettre à à l'échelle et voir, heu
Ah oui, carrément.
au cas par cas, c'est impossible aussi de de définir, quoi. Il faut quand même, heu
Je vois, en fait, en gros, je pense le bon équilibre ce serait d'avoir un tronc commun pour que tout le monde, s'assurer que tout le monde ait les les connaissances de base, heu, nécessaires à pour ça et dans niveau littérature, maths et cetera et après quand on part dans une spécialisation, heu, plus, petit à petit f voilà, petit à petit, se spécialiser, mais sans, hem, <clicks tongue> sans fermer trop de portes, c'est à dire, heu, que l'étu l'élève puisse dire: «Bon, bah, finalement, je veux peut-être, heu, changer du coup, heu, je peux encore changer de spécialisation», tu vois? Trouver cet équilibre-là.
Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça, faire faire un point tous les trimestres, des choses comme ça, voir comment l'élève, il se sent, comment comment ça évolue, heu
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Après il y a il y a toujours les conseillères d'orientation, mais bon, souvent il y a beaucoup de critiques parce qu'elles, heu, <chuckles> elles elles orientent pas forcément, heu heu, au vers le beau vers le la bonne direction par moment, elles peuvent se tromper. Mais toi, tu penses que les les parents, les profs, ils ont un rôle à jouer, ils peuvent vraiment bien accompagner les les élèves dans ces choix? Enfin, sans sans trop les influencer, tu vois? Mais en en les accompagnant?
Moi, moi, j'ai j'ai eu des professeurs qui étaient, heu, plus investis que des <chuckles> que mes conseillères d'orientation
Beh, ouais je vois. Beh, au final, c'est c'est eux qui sont le plus avec toi tous les jours, quoi.
et Bah, c'est ça, ils passent, heu, ils passent toute l'année avec toi, même s'ils sont pas tous les jours parce que tu as pas te tous tes profs tous les jours, c'est pas possible. Mais ils passent 1 année avec toi, ils savent comment tu évolues, ils voient tes facilités, tes difficultés. Puis les profs, ça discute entre eux.
<chuckles> C'est vrai! Tout à fait.
C'est sûr que les profs font sont une figure iconique de l'accompagnement sur les choix, les décisions des élèves, heu, durant leur heu, après au n le le rôle des parents aussi, c'est pareil, c'est faire un point, heu, peut-être pas peut-être pas mensuel, mais tous les 1 mois et 1/2, 2 mois, voir, heu, où où l'élève se situe. Là, la famille c'est pareil, les proches, les l'en l'entourage. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, on me disait, heu, en fait, sans sans me poser la question, hem, <chuckles> les les grands disaient, heu: «Ah! Il est manuel, il fera ça, ouais, il fera ça, ouais», beh, non, <chuckles> du coup, tous tous les métiers qui qu'ils disaient, heu, je disais: «Ouais, ça a l'air cool», mais c'est juste pour faire plaisir à la personne qui le dit. Le métier m'intéressait pas le moins du monde, tu vois? C'est
Bien sûr. Bien. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh. <chuckles> Je vois. <chuckles> Bien sûr. Ouais, c'était juste pour pour pas contredire, quoi, mais ouais. Ce que tu dis ce que tu dis du manuel, c'est très intéressant parce que, heu, déjà, aujourd'hui, tu vois, les métiers manuels sont beaucoup plus valorisés qu'à qu'à l'époque. À l'époque, c'est il fallait directement aller heu, les les parents, en tout cas, te poussaient plus à aller vers des métiers, heu, entre guillemets «de bureau», tu vois, plus que des métiers manuels et aujourd'hui, il y a une tendance, heu ouais, il y a une pfe plus grande tendance, tu vois? Des des même des des étudiants eux-mêmes qui disent: «Non, moi, j'ai envie de retourner à quelque chose de plus concret, de plus manuel», justement et sur ce point-là, parfois les parents ont peut-être une autre vision et ils vont les diriger vers quelque chose qui ne correspond pas à l'étudiant, quoi.
Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est sûr ça. Mmh mh. Mmh. Ouais. Bah, ils ont une vision de leur époque, en fait, c'est c'est <chuckles> il est là, le problème. Mais l le temps change, les époques évoluent mais le souci c'est que, bah, tout le monde peut pas suivre la cadence du monde, c'est pas possible.
C'est ça. Tout à fait. C'est vrai, ça part toujours d'un bon sentiment évidemment, c'est essayer de trouver le la meilleure solution, la meilleure voie pour, heu, pour son enfant, mais parfois, c'est pas adapté, on va dire, heu, <chuckles> à la aux aux nouvelles, hem, po opportunités qu'il y a quoi, aujourd'hui.
Ouais, ouais. C'est ça, aux nouvelles possibilités, c'est pareil, voilà. Moi, je te dis, il disait que j'étais manuel, j'allais finir sur les chantiers, des choses comme ça. Finalement, beh, je suis que dans l'informatique, il y a pas de il y a rien à voir avec les chantiers, heu, camions tout ça, <lip trill> on m'en fous, tu vois? C'est <chuckles>
Ouais. Je vois. Ah, ta Ta c'est-à-dire toi, tu as commencé enfin on t'avait conseillé de partir vers quelque chose de vers les chantiers, et finalement tu t'es dirigé vers l’informatique, c’est ça?
C'est ça, exactement, bah, hein, et c'est pareil du coup, tu disais conseillère d'orientation conseillère d'orientation en 3e elle m'a dit: «Heu, ouais, va faire, heu, va faire maçon, va faire, heu, élec électricien.» Finalement, elle m'a envoyé en CAP commerce et <chuckles> je l'ai fini en bac pro électronique, heu, donc heu
Ah oui. Je vois. <chuckles> Rien à voir, quoi. <chuckles>
Ouais, voilà, c'est il y a aucun monde, heu <chuckles>
<chuckles> Après, on peut se poser la question, est-ce que tu aurais fini dans la même voie si tu n'étais pas passé d'abord par les métiers manuels, tu vois?
Heu, <sighs> oui, je pense, parce que, du coup, l'informatique, ça a quand même été, heu, une grande part de mon enfance aussi. En même en dehors de tous les métiers manuels.
Ouais. D'accord. D'accord, donc dans ton cas, en fait, tu avais déjà les idées claires, quoi? Tu savais déjà vers où aller, même avant que
Non, pas pas spécialement, mais c'est c'est c'était la suite logique de mon évolution, en fait, heu
OK, je vois, je vois.
Depuis mes 10 ans à peu près, je suis sur, heu, les ordinateurs, les Ninken les Nintendo, les choses comme ça. C'était la suite logique de finir dans des ordinateurs.
Ah, je vois, je vois, je comprends vraiment, moi, dans mon cas, tu vois? Mon père, il m'a jamais mis la pression. En fait, il m'a guidé, tu vois? Il me posait des questions, et mais i il m'a toujours dit: «Moi, je choisis pas pour toi», tu vois? «C'est toi qui choisis et mais ce que je veux que tu saches, c'est juste que chaque option que tu choisiras, il y aura forcément des conséquences, mais c'est jamais, hem, une conséquence sur laquelle tu ne peux pas revenir», tu vois? En gros, heu
<chuckles> Ouais. Mais quand tu quand tu lui parlais d'options du coup, il était en mode, heu, il il t'aidait à voir les pour les contre quelque chose comme ça? Ou il disait: «Je choisis pas pour toi?» Ah, il t'accompagnait quand même, tu vois? C'est s
Oui. C' c'est ça. Dans peu importe l'option que je choisissais, enfin du moment que c'était une option entre guillemets «sérieuse», tu vois? Qui me motivait, moi, eh beh, il était derrière moi pour me soutenir, tu vois? Si jamais, heu, je changeais. C'est ça, en fait, je pense que c'est plus ce rôle-là pour moi que les parents, même les profs tu vois? Doi doivent voir si la personne a déjà une idée en tête, beh essayer de la de la soutenir et de pour pour la motiver vers cette idée-là, quoi, et puis si ça marche pas
C'est ça. La conforter, ouais, voir voir qu'est-ce que les options qui, en cas d'échec, les autres options qui s'offrent les
C'est ça, c'est ça, et moi moi ce qui m'a aidé, tu vois? Ce que je te disais, tu vois? Dans mon cas, c'est que, heu, moi, mon père, tu vois? Bon, mes mes parents, mais je je mentionne surtout mon père, m'a m'a pas mis de pression et surtout m'a dit: «Voilà, si jamais tu ch prends une voie et finalement, tu te rends compte, beh, que c'est pas ce qui te plaît, pas de souci, ne pas il y a pas de drame. Tu peux revenir à autre chose, donc enlever un petit peu de poids», tu vois? Au au au choix. Mmh.
et les Mmh, oui, voilà, c'est rassurer le l'enfant, qui qui a q c'est pas définitif, dans tous les cas, on peut toujours se se relever.
C'est ça, exactement.
Et d'ailleurs du coup, heu, en parlant de tout ça au final, toi, heu, après notre petite discussion, tu penses qu'il faut leur donner plus de de liberté aux élèves?
Eh beh, tu vois? Ch après notre discussion et à en plus de ce que je pensais déjà aussi à la base. Je pense que ça dépend de leur âge, ça dépend de leur maturité, ça dépend si l'élève a déjà un un projet en tête ou pas, et heu, je dirais plus tu avances en âge, plus, heu, l'élève a une idée a une idée déjà claire en tête, plus tu peux lui donner de liberté. Plus il est jeune moins mieux il vaut lui donner, heu, tous les tous les outils pour qu'aucune porte ne soit fermée à lui. C'est mon avis, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
Ouais, ouais. Mmh. Je suis d'accord avec toi, après il faut aussi penser à accompagner ceux qui ont pas de difficultés. Parce que ça va très vite arriver sur la «Vous faites ce que vous voulez, débrouillez-vous», et heu, il faut quand même laisser ceux qui ont plus de de retard se développer à leur rythme et ceux qui sont en avance se développer aussi à leur rythme.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mmh mh. C'est vrai, c'est vrai. Un accompagnement, heu, comme tu disais, tu vois, chaque, heu, trimestre, heu, faire un point, heu, profond avec chaque élève et voir, heu, son avancement quoi. Être sûr qu'il y ait pas de, heu, qu'il se perde pas en route.
C'est ça. Avoir une vraie un un vrai accompagnement et pas juste, heu, pour la direction, enfin pour l'a l'administration, élève 1-2-3 mais, heu
Ouais.
heu, Thibault, Olivier, des un vrai accompagnement, avoir le le des idées sur leur projet, savoir qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi? Comment? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour eux?
C'est vrai. C'est ça. Ou si tu as un élève qui a perdu un peu, heu, qui est un peu perdu, qui sait pas, heu, choix quel est le choix d'étude choisir, il est stressé, bah l'accompagner aussi et essayer de lui donner des pistes sans lui en imposer, quoi. Je pense.
C'est ça. Il faut toujours, heu, rester à l'écoute de la personne et jamais forcer un choix, mais il faut les laisser se développer à leur vitesse et et tranquillement. Mais ce fut un échange, heu, excellent et je te je te souhaite une bonne continuation et à bientôt!
Exactement. Ah bah, oui. Pareil pour toi. Merci!
À plus!
À plus!